Olha, eu eu sempre tive a fama de ser bom motorista, sabe.
Uhum. Uhum.
Cauteloso
Uhum.
dirigir devagar. Mas aí, eh, há alguns meses eu sofri um acidente que ninguém machucou, ninguém nada.
Hum.
Mas e esse acidente me
Hum. Foi foi foi um uma você estava dirigindo?
Eu estava dirigindo. É.
Hum.
E e foi culpa minha
Hum. Uhum.
sabe, distração. E esse acidente me afetou mais do que eu imaginei que um acidente pode afetar alguém.
É, um a um aciden um acidente é algo sério, né, é algo realmente que chega né, às vezes, algumas pessoas podem, né, traumatizar ou ficar com né, com alguns receios em dirigir, medo mesmo, traumas.
Porque eu perdi a confiança. É, eu j já tive acidentes antes, mas nunca nunca nada assim, agora, eu perdi a confiança. Desde desde essa época eu não dirijo mais, já tem alguns meses.
Uhum. E e e por quê? Você já tentou pegar e sentiu mal? Como que é? Você já tentou sair? Como que é? Me conta como foi.
Sinto, sinto medo, uma fobia, um uma ansiedade, um nervosismo, que eu sei que se eu dirigir, assim, vai ser vou vou causar outro acidente, não faz sentido.
Tá, hum. Uhum. É é é algo que que realmente mexeu, né, com com você, com o seu íntimo aí. Você tem que tentar, eh, f fazer você já tentou fazer algumas aulas numa, eh, autoescola ou voltar pra ter mais confiança até
Mas como que eu vou fazer uma aula de uma coisa que eu já sei?
Então é, eu sei, sa voc eu sei que vo você tá falando que sabe fazer, mas você não sabe, eh, que existe, né, psicólogos de traumas, né, dentro de uma escola de de motorista. Uma pessoas que já sofreram algum trauma, pessoas que têm medo, eh, eles chamam motoristas, eh, psicolo psicólogos, né. E é in é interessante procurar uma ajuda, né, pra você poder reagir.
Hum, não sei. Hum. Uhum. É. Entendi. Então você acha que Uma pe um psicólogo es especializado nessa área pode ser melhor?
Sim, que possa te ajudar a né, a a trabalhar isso de alguma forma, ou colocando você primeiro, eu acho que vem pelo que né, eu já ouvi falar, que as pessoas, eh, falam que tem essa eh, as primeiras aulas, eles dão eh, como por escrito, por por aulas né, de depois que você vai para a prática. É teórica e aquela coisa toda, depois você vai começar pra a praticar de devagar até aquele né, você se sentir seguro de voltar a dirigir. Mas isso foi aonde? Em cidade, foi na estrada? Hum.
Uhum. Hum. Na cidade na cidade, perto da minha casa, assim. Agora, eu estou usando Uber e estou achando até bom demais, sabia?
Uhum. Ah, é? É é
Porque já não sou nov novinho...
Hum. Uhum.
já não sou novinho, né. E aí o trauma chegou a calhar, assim. E o o gasto que a gente tem com o Uber, é claro que é mais caro do que a gasolina do carro, mas, tirando o fato que você tem que comprar um carro, para depois gastar com gasolina, o Uber sai até barato, né.
Uhum. E e e tudo isso que aconteceu com você, né, esse pequeno acidente, esse trauma, impactou de alguma forma na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida? Como que foi?
Em em nada. Só nesse medo de dirigir.
Hum.
E talvez a minha esposa gosta menos de mim agora, porque eu falo com ela: "Vamos de Uber", ela fica brava, vixe.
Hum. Voc
Mas olha que olha a vantagem do Uber, eu posso tirar um cochilo. Achei bom.
Interessante. Ah, é. É, o Uber tem tem essa vantagem de você poder, né, contar a qualquer hora, qualquer momento e ter outra pessoa ali dirigindo, e você se sente mais seguro, eh, como passageiro, né. Não você não tem não tem ninguém que possa eh, até você se né, esquecer, porque o o trauma são coisas, né, que acontecem e fica ali marcada, né, no cérebro uma parte, mas e e com o tempo ele vai se né, o tempo vai trabalhando isso.
Ah, é. E É. Você acha você acha que com com o tempo vai melhorar?
O tempo ajuda. É, o tempo ajuda, mas o o a melhorar, mas nada que procurar, né, essa e essa escola que pode possa te ajudar, né, com psicólogo voltado pra isso, ou até mesmo uma terapia, né, eh, que que possa pra ser rápido, né. Porque é importante, né, até pra você que dirigiu durante muitos anos.
Uhum. E psiquiatra? E se pi e psiquiatra, será que tem remédio pra isso?
Ah.
Remédio pra medo de dirigir é difícil, né. Mas talvez um remédio pra ansiedade.
Ah. É, talvez, tenha algo pra né, pra pra dar coragem ali, pra tirar um pouco essa ansiedade de dirigir, de ti tirar o medo, né, de de continuar ali a fazer as coisas do dia a dia, de de entrar num carro e levar um filho no no futebol, entrar no carro e le ir num num simples, né, ir no mercado, coisa que você fazia com facilidade.
Uhum. Eu eu eu pilotei o Fusca do meu sogro um dia desse, eu não senti nada.
Hum. Hum.
Não você acredita que no Fusca eu não sinto nada? Na talvez eu porque eu saiba que o Fusca não vai correr, né.
Hum.
Sinto nada.
Ah.
Mas se a gente fi eh, tiver que andar de Fusca, meus filhos e minha esposa abandona eu, não dá.
É, talvez investir, né, n
Não é preconceito não, é porque o Fusca é feio mesmo. Mas é
É, você tem que in indepen independente do carro, se o Fusca você não sente isso, existem carros melhores que o Fusca, porém pequenos, né
Mas e se eu comprar um carro menor? Hã. Pe é. Se eu pegar um carro que parece um Fusca
É, aquele cot co aquele tem um carro que eh, Fiat, você pode ir atrás hã. Eu não eu eu eu eu não sei te falar.
Qual? Tem um Citroën que é igualzinho o Fusca. Como é que chama? Parece uma bolinha, assim.
Ah. Então, existem então opções, né, que você pode
Como é que ele chama? C3?
Hum. E você pode então, ver um desse daí. Você não acha que seria bom para você?
Ele não é um uma um Mas o C3 não é uma bolinha, assim, parece um Fusca?
É, parece que sim, parece um Fusca. Parece um Fusca. Se isso te faz se isso te fizer bem e você achar que vai se sentir bem lá dentro, né, de um carro menor, mas
Hum, tô achando que aí A minha esposa já teve um C3, ela até gostava. Se eu comprar um C3, ela não pode falar mal de mim, falar: "Ah, que você tem mau gosto". Não pode falar, ela já teve um.
Uhum. Hum. É, se se ela já conhece e, né, já sabe, vocês vão ficar va vai dar certo, né, vai ficar feliz com o com com a compra do carro.
Porque o carro que eu bati o carro que eu bati é dessas caminhonetonas, sabe?
Uhum.
E eu passei em cima do de um Chevette. Meu carro deu três três rabiada de lado, assim, oh, ele quase capotou. Acho que é isso que me deu medo.
Hum. Uhum. Deu medo por quê? Porque você, eh, sentiu foi o impacto?
Porque eu achei que ele fosse capotar. Achei que ia capotar, porque deu 3 rabiada para um lado, meio que
É.
levantou as rodas de um lado assim, ó, e depois voltou. Não capotou, não.
É. É então, esse esse trauma, né, que você ficou, porque você conta como se fosse algo recente, né. Assim, algo e e parece que foi
Mas foi quase. Tinha que ver a mos a a senhora a senhora do Chevette saiu toda descabelada, coitada, tomou um susto danado.
É, um no caso, né, um caso desses, todo mundo, né, fica assustado. Tanto
Então, passei em cima do carro dela. Ainda bem que eu não passei em cima dela, passei em cima do capô, mas ela assustou, tadinha.
E ni ninguém saiu, é é machucado, né, todo mundo saiu bem
Ela deve estar traumatizada igual eu.
Igual você falou. Aham. É, então, você tem que que tentar melhorar isso, né. Pe para reconquistar a confiança, a sua confiança, que é mais difícil ainda, né. Depois de um frac é, você você achou que isso que você que aconteceu com você foi um fracasso?
É. Claro. Claro que foi. Eu dirijo bem há tantos anos, eu ando devagar, eu não tomo multa de radar, porque eu nem passo a velocidade, faço nada. Aí, pronto, eu faço uma dessa, atropelei o Chevette da senhora, baguncei o cabelo dela, que ela ficou toda descabelada, assustada, chorando. Eu fiquei com medo de dirigir. Fracasso em todas as todas as formas possíveis.
Mas Não, fracasso seria, a é algo muito pesado, talvez seja né, não é algo, você dirigiu a vida toda, e né, igual você falou que já tem idade, então já dirigia já dirige há muitos anos. Talvez não tenha não não veja isso como um fracasso, veja isso como um acidente, algo normal, isso é é acontece no dia a dia.
É, aciden aci acidente é sem querer, né, é por isso que chama acidente. Mas o motivo de eu andar devagar e fazer as coisas tudo certinha é pra evitar acidente.
Hum. Uhum.
Não consegui evitar. Fracassei nessa missão aí.
Hum. É é, tem que procurar realmente a a eh, alguma coisa, né, que que você busque, que você consiga mudar essa chave aí na sua cabeça, pra você
Oh, e tem uns Uber bom, tem o Uber Black.
criar coragem de de fazer realmente né, de sair novamente.
Inventaram inventaram o Uber Black que a gente pode tirar uns cochilo gostoso, você acorda, já tá lá no lugar. Pode ter trânsito, pode ter ixe. O o
Uhum. É muito longe do seu trabalho a as os lugares em
Não, eu vou em tudo no de Uber, vou no mercado, vou na farmácia, vou em tudo. Ixe, funciona bem demais. E o cara tá sempre com uma garrafinha de água
É, tem que ganhar você não concorda que que seu gasto é bem maior, tudo, né, fica mais caro, a sua vida acaba ficando mais né, mais cara em todos os sentidos, né. E
É maior. E a esposa fica brigando comigo: "Acorda, tá chegando, acorda". "Amor, tá falta 5 minutos ainda". <chuckles> Ela ela é ansiosa, ela é ansiosa.
Você acha que mulher não gosta de de de de and de andar muito de Uber?
Talvez o remédio que eu vou tomar pra
Uhum.
Pra para o trauma do volante, seja pra nós dois, nós somos dois ansiosos.
Hum. É, é interessante, é, né, se ela também tem isso e e ela não dirige?
Uhum. Dirige.
Ah, então ela pode dirigir pra você.
Nossa, aí eu vou gostar.
Então, oh oh você você não tinha pensado nessa solução, não tinha feito essa proposta para ela?
Sim, mas porque nós temos bebê, nós temos bebê, ela gosta de andar lá atrás com o neném, mas aí eu ando, né.
Sim, por por um tempo, sim, dá para, né, trocar esses papéis aí.
Boa idéia. Boa idéia, achei legal.
Aham, espero que você
Oh, eu vou tentar essas coisas todas aí, vou ver se tem lá um psicólogo na autoescola, vou ver o psiquiatra.
Eu espero que você recu recupere a confiança, né. Aham, porque todo mundo fracassa e é algo comum, né, normal.
Vou recuperar, vou sim. Uhum.
Bom, muito obrigada. Gostei muito, espero que tenha ajudado. Até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima, tá?